คะ วันนี้มีเรื่องอยาก จะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ เผอิญว่าเดี๋ยวนี้อะค่ะ เสาร์อาทิตย์อะค่ะ เราก็ไม่รู้จะทำอะไร ใช่ไหมคะ ส่วนใหญ่ก็จะหมดเวลาไปอะการดูซีรี่ส์อะค่ะ แบบ ดูแบบ มาราธอนเลยนะคะ ตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยอะค่ะ ดูวันหนึ่งเนี่ย เอ่อ หลายตอนมาก ๆ เลยค่ะ บางทีเนี่ยซีรี่ส์หนึ่งเรื่องอะนะคะ 16 ตอนสามารถที่จะ ดูจบภายใน 3 วันแบบนี้เลยอะค่ะ คือ ดูแบบ ดูกันจนตาแฉะไปเลยอะค่ะ ก็เลยไม่รู้ว่า เอ่อ พอจะมีกิจกรรมอะไรแนะนำบ้างไหมคะ? แทนที่จะดูซีรี่ส์ในวัน หยุดสุดสัปดาห์อะค่ะ
อืม อืม อืม โอ้โฮ แค่คุณกล่าวมาเนาะว่า อยากจะใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า เงี้ยครับ โอ้ สำหรับหลายคนนะครับ เอ่อ มันก็เป็นเรื่อง ที่กดดันอยู่ ถูกไหมครับ แค่บางทีอะ แค่การมีเวลาว่างอะ ใจมันเหมือนกับ ก็จะเริ่มถามตัวคุณเองแล้วครับว่า เออ อยากจะทำอะไรดี? หรือบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลย เราจะเสียเวลาตรงนั้นน่ะไปโดยเปล่าประโยชน์ไหม? หรือ ค ล ไป เอาไป เชิงใน เปรียบเทียบกับคนอื่นว่า อุ๊ย ทำไมคนอื่นดูมี มีแบบ เอ่อ บริหารเวลาว่างของเขาให้เกิดประโยชน์จังเลย ก่อนอื่นน่ะครับ ผมอยากจะทราบ เอ่อ พอจะมีเหตุการณ์ หรือสถานการณ์บริบทอะครับ ที่เป็นเรื่องราวของคุณ พอ พอคุณอะครับนึกถึงคำว่า เวลาวะ เวลาว่างแล้วเนี่ย ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาในหัวคุณอะครับ มัน มันคือเป็นยังไงอะครับ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ นอนเลยค่ะ ไม่นอนก็ เอ่อ หาอะไรอร่อย ๆ กินค่ะ หรือไม่ก็อย่างที่บอกอะนะคะว่า แบบดูซีรีส์ค่ะ เพราะเรารู้สึกว่า วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือทำงานมาเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะ บางวันเนี่ยก็ทำงานจนดึกดื่นแล้วก็แบบ เอ่อ ต้องตื่นเช้าไปประชุมต่อ มันนอนไม่พออะค่ะ ฉะนั้น พอถึงเสาร์-อาทิตย์อะมันเหมือนแบบ "ฉันไม่อยากที่จะลุกไปทำอะไรเลย ฉันต้องการแค่แบบนอน" คือบางทีก็สามารถที่จะนอนอยู่บนเตียงได้แบบทั้งวันน่ะค่ะ นอกจากจะหิวแล้วก็แบบ "โอเค ฉันต้องลุกไปสั่งของแล้ว" แล้วก็ไปกินก่อน แล้วก็แบบสามารถที่จะกลับมานอน แล้วก็ดูซีรีส์ยาวได้ อะไรแบบนี้เลยค่ะ คือแบบ คือใจจริงอะมันก็รู้สึกผิดอะค่ะ รู้สึกว่า แบบ "เฮ้ย ฉันใช้เวลาว่างไปกับแบบอะไรไร้สาระไหมเนี่ย?" แบบ "ฉันไม่ได้ทำอะไรที่มันดูแบบมีประโยชน์ มีคุณค่าเลย" มันดูเหมือนแบบเป็นการนอนนิ่ง ๆ อ บนเตียง อย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยรู้สึกผิด ก็ว่าได้อะค่ะ
อืม อา ครับ อื้อฮือ ครับ อา อืม ครับ อา ครับ อืม อืม ครับ โอ้โฮ สิ่งที่ จากที่ผมฟังมาเนาะ ผมอยากจะบอกอย่างงี้ก่อนว่า การที่ตัวคุณน่ะครับเหมือนยังไม่รู้ว่า จะใช้เวลาว่างยังไงอะครับ มันไม่ได้แปลว่า คุณไม่เก่งเลยครับ แต่มันแปลว่า ตอนเนี้ยคุณตระหนักแล้วว่า คุณน่ะอยาก อยากจะเปลี่ยนเวลาว่างตรงนั้นน่ะให้เกิดเป็นประโยชน์ แล้วก็อยาก อยากมีคุณค่ากับการใช้เวลาตรงนั้น ถูกไหมครับ? ตอนเนี้ยคือเหมือนกับคุณกำลังหาจังหวะที่เหมาะกับตัวเองอยู่ครับ ซึ่งตอนเนี้ยมันไม่ได้แค่เรื่องของการจัดการเวลาเลยครับ แต่มันอาจจะเป็นเรื่องของใจคุณน่ะครับ ที่อาจจะกำลังสับสนหรือยังไม่แน่ใจในการที่จะหาว่า เอ่อ ควรจะทำอะไรดีตอนนี้ครับ ก็เลยอยากจะทราบว่า ในปัจจุบันน่ะครับคุณมีความชอบ หรือว่ามีงานอดิเรกอะครับไปในทิศทางหรือว่ารูปแบบไหนบ้างครับ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม อืม งานอดิเรกเหรอคะ นอนนี่ถือเป็นงานอดิเรกไหมคะ? นอนอย่างหนึ่ง อ่า โอเค
อืม <chuckles> นับครับ ก็คือเป็นการพัด พักผ่อนอย่างหนึ่งอะครับ แต่ว่าควร พอจะมีกิจกรรม หรือว่ามี เอ่อ รูปแบบพวกว่า ที่ ที่คุณชอบทำไหมครับ? เป็นงานแบบเวลาว่าง หรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวเงี้ยครับ
ค่ะ อืม มีค่ะ ก็มีแบบ มีเข้ายิมบ้าง มีแบบ อ่า ฟังเพลง ดูหนัง อัน อันนี้ชื่นชอบมาก ๆ เลยเป็นคนที่ ช แบบชอบดูหนังมาก ๆ เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนัง หรือว่าซีรีส์ชอบมาก ๆ ค่ะ หรือไม่ก็ไปหาร้านอร่อย ๆ กิน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
อืม อืม ครับ อา ครับ โอ้ อันนี้อะครับ อยากจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งเนาะ อยากจะบอก แล้วก็ อย่างหนึ่งก่อนครับว่า การใช้เวลาว่างของคุณที่แบบว่า การนอนน่ะนับเป็นงาน งานอดิเรก หรือเป็นการใช้เวลาว่างแบบให้เกิดคุณค่าไหม อันเนี้ยอะครับ การที่เราไม่ทำอะไรเลยอะ มันไม่ใช่ว่าเราใช้เวลาอย่างไร้ค่าเสมอไปนะครับ บางครั้งอะครับเหมือนเป็นการแบบตอบร่างกายของคุณเนาะ เหมือนกับคุณน่ะ คุณก็บอกว่า ในแต่ละวันน่ะ คุณก็เผชิญคบ พบกับงานประจำถูกไหมครับ? ที่เหมือนกับว่าต้องมีประชุม ต้องไปทำงานทุกวันน่ะ แล้วเหมือนเราบางครั้งอะ ร่างกายเราอาจจะดูว่างก็จริงนะ แต่ในใจกับร่างกายของตัวคุณน่ะกำลังฟื้นฟูอยู่อย่างเงียบ ๆ ครับ แล้วมันเหมือนแบบเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับไม่ต้องพิสูจน์คุณค่าของ กับเวลาของคุณนะครับ ทุกชั่วโมงในทุก ๆ วันขนาดนั้น แค่กับตัวคุณน่ะได้พักแค่นั้น มันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบ เอ่อ ดีที่สุดแล้วครับผม
ค่ะ ใช่ ค่ะ เออ อืม ค่ะ อื้อฮือ โอ้โฮ เป็นแง่คิดที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ คือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้อง เอ่อ ไปนั่งเปรียบเทียบหรือว่าไปคิดว่า เราจะทำเวลาว่างยังไง ทำอะไรให้มันมีคุณค่า ความจริงแล้วอะ ถ้าเราพึงพอใจกับตรงนี้ เรามีความสุขให้ร่างกายเราได้พักผ่อนบ้าง ก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อร่างกาย แล้วก็มีคุณค่าแล้วเช่นกัน แบบนี้ใช่ไหมคะ?
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ถูกต้องเลยครับ แล้วผมก็อยากจะชวนคุณคิดเนาะ ตามผมนะครับว่า บางครั้งอะการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าอะครับ มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่า ผลลัพธ์อะต้องดี เราต้องแบบเก่งขึ้น หรือเราต้อง ต้อง ต้องใช้เวลาตรงนั้นน่ะ ให้ก่อออกมาเป็น อ ต้องได้อะไรสักอย่างกลับคืนมา อย่างเงี้ยครับ แต่สำหรับ ไอ้ ไอ้การใช้เวลาที่มีคุณค่าครับ กับบางคนน่ะมันแค่ สำหรับคุณเนาะอาจจะได้ ได้ ได้พัก ก็คือได้นอนอยู่เฉย ๆ หรือบางคนน่ะครับ ก็คือได้ ได้พัฒนาตัวเอง ได้รู้คุณค่ามันคือแบบการได้เรียนรู้อะครับ อย่างคนที่บอกว่าไปออกกำลังกาย คุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่า วันนี้อาจจะได้ท่าออกกำลังกาย ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ถึงแบบ เอ่อ วันเนี้ยเราได้พัฒนาตัวเองแล้ว เราได้ เราได้มาเหมือนกับว่า ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วไงครับ เออ
โอ้โฮ อืม อืม จริงค่ะ อืม คือมันก็ไม่ใช่ว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ย มันไม่มีคุณค่าเสียทีเดียว แต่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเรามองข้ามมันไป แล้วก็มัวแต่คิดว่าอะไรที่เราทำง่าย ๆ มัน คิดว่ามันแบบไร้ประโยชน์หรือเปล่า แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ความจริงอะมันก็มีประโยชน์กับร่างกายเราเช่นกัน อย่างเช่น ไปออกกำลังกาย ร่างกายเราก็ เอ่อ ก็ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีเช่นกัน อย่างการนอน อย่างเงี้ย คือด้วยความที่เราทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ เราก็อยากที่จะให้ร่างกายเราได้พักผ่อน ได้ผ่อนคลายโดยการนอน อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ ให้แบบรีชาร์จพลัง มันก็ถือว่ามีคุณค่าได้เช่นกัน ใช่ไหมคะ?
อืม อา ครับ อืม อืม ครับ อา ถูกต้องเลยครับ จริง ๆ เอ่อ คำว่าคุณค่าเนาะ อันเนี้ยมัน มันไม่ได้มีมาตรฐานนะครับ หรือว่าค่าวัดที่สา มารถ เอา เอามิเตอร์อะไปวัดได้ว่า เอ๊ย! มัน มันคุ้มค่าสำหรับแต่ละคนอะครับ มัน มัน มันขึ้นอยู่กับว่า ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไปเนาะ แต่ละคนก็จะมองว่า เอ๊ะ! แบบบางคนอาจจะมองเราว่า เออ ทำไมปะ ไปออกกำลังกายทำไม? เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า หรือบางคนอาจจะมามองว่า เออ นอนทำไม? เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า แต่เขาอะครับเหมือนกับไม่ได้ ทุกคนอะก็ไม่ได้มาเจอในบริบท หรือแบบจุดที่ผ่านจุด ๆ เดียวกับเราอะ คือทั้งอาทิตย์นั้นน่ะ เขาอาจจะไม่ได้เห็นว่า คุณน่ะก็ตรากตรำพาร่างกายตัวเองไปทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ บางครั้งคุณก็แค่อยากพัก มันก็เป็นการใช้เวลาของคุณอะครับ อย่างมีคุณค่าที่สุดแล้วครับ อยากจะให้คุณน่ะสนับสนุนความคิดตรงนี้ของคุณอะครับว่า มันมีคุณค่าแล้วครับ กับการที่คุณได้ ได้มองว่า การนอนเป็นงานอดิเรก เงี้ยครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อา เข้าใจ อืม ค่ะ จริงเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ลึกซึ้งมาก ๆ เลยค่ะ ถือว่า เป็นแบบคำแนะนำแล้วก็ปรับ Mindset ได้ดีมาก ๆ เลยค่ะทำให้เราได้เล็งเห็นว่า เฮ้ย สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ว่า มันไม่มีคุณค่านะ แต่ว่าเราพึงพอใจกับมันหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าการที่เราทำอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การนอนเนี่ย ถ้าเราพอใจกับมัน มันก็คือจบแล้วไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเลย มันก็เป็นการ คือการนอนก็ถือว่า มีคุณค่าเช่นกัน ให้ร่างกายได้พักผ่อน เพราะว่าถ้าเราแต่ ถ มัวแต่ทำงาน มัวแต่พัฒนาสกิล คือ ทำโดยที่ไม่หยุดไม่พักเลยเนี่ยร่างกายเราไม่ไหว ถ้าเราป่วยขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยทำงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ สุดท้ายแล้วคนที่จะแย่ที่สุดก็คือเรานั่นเอง ฉะนั้นการที่เราได้นอนพักผ่อนเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมประสิทธิภาพได้เช่นกัน แบบเนี้ยค่ะ โอ้โฮ เป็นแง่คิดที่ต้องบอกว่า มองข้ามไป แล้วก็ขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ชี้ให้เห็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แบบเนี้ยค่ะ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ เลยค่ะ โอ้โฮ มัน ดีป ค่ะ ถือว่า ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
อืม อืม ครับ อืม อืม อืม อา ครับ อา อืม ครับ ครับ อือ อือฮึ ครับ ครับ โอ้ ยิน ดีมาก ๆ เลยครับ แล้วอย่างที่บอกไปเนาะครับว่า ไอ้ ถ้าพูดถึงคุณค่าอะครับบนโลกนะ มัน มัน มันไม่ได้มีค่ากลาง หรือค่าสากล ค่ามาตรฐานนะครับที่สามารถวัดได้ว่า คุณค่าของแต่ละคนน่ะมันควรจะมีเท่าไร อะไรทำไปแล้ว แล้วแต่ละคนรู้สึกว่าคุณค่ามันเท่ากัน เหมือน ๆ กันน่ะ อ เหรียญมันมี 2 ด้านเสมอครับ บางคนชอบ บางคนอาจจะไม่ได้เห็นในอีกมุมหนึ่ง อันเนี้ยครับก็คืออยากให้คุณน่ะได้อยู่กับตัวเอง หรือหลังจากเนี้ยครับ ถ้าคุณยัง ยัง เกิดว่ายังอยากได้เนาะ ถ้าเกิด ว กิจกรรมอื่น ๆ หรือยังอยากได้แบบ เทคนิกในการหาว่า ควรจะใช้เวลาว่างอะครับให้เกิดคุณค่าในรูปแบบของ แอกทิวิตี หรือว่ากิจกรรมอื่น อันนี้ก็ ผมก็มี เทคนิกมาแนะนำเหมือนกันครับ
ค่ะ โอ้! มีแน่ะ เทคนิคแนะนำยังไงบ้างคะ? แนะนำมาได้เลยค่ะ
อืม ก็อย่างแรกก็คือว่า จากที่ผมสอบถามมาเนาะ ผม ดูเหมือนว่า คุณก็มีงานอดิเรกก็คือการออกกำลังกายถูกไหมครับ ในการที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเนาะ บางครั้งอะครับ เรา เรา เราไปยิมเนาะ เราอาจจะแบบหวังผลว่า เออ ฉันจะต้องหุ่นดีเลย หรือฉันจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ได้ภายในคราวเดียวอะครับ แต่อยากจะให้มองว่า บางครั้งการไปยิม บาง มันไม่เห็นผลภายใน ฮ ภายในวันเดียวหรอกใช่ไหมครับ เหมือนคำพูดที่ว่า "แค่ไปยิมวันเดียว ซิกซ์แพ็กก็ไม่ได้ขึ้น" แต่กลับกันครับ ถ้าเกิดว่า เราหยุดที่จะไปยิมหนึ่งวันน่ะพุงเราก็ไม่ได้งอกขึ้นมาแบบเป็นพุงพุ้ยแบบไขมัน ข ขึ้นมาเกินเลยครับ เลยอยากจะบอกว่า "สิ่งที่ทำอยู่หรือทำลงไปครับ ทุกอย่างอะมันมีคุณค่าหมดแหละ มันอยู่ที่ วัดได้จากความสุขของผู้ที่กระทำอะครับ"
ค่ะ ๆ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ถูกค่ะ ใช่ค่ะ อือ โอ้โฮ! อันนี้ ดีป มากเลยค่ะ ชอบค่ะ ลึกซึ้งค่ะ อืม ก็จริงของคุณนะคะ ถ้าเกิดว่า เรามีความสุขก็ทำไปเลยใช่ไหมคะ ไม่เห็นต้องแคร์สายตาใคร โอ้โฮ! อันนี้ถือว่าดีมาก ๆ เลยค่ะ อืม
อืม อืม ใช่เลยครับ แบบอยากจะบอกอย่างงี้ครับว่า "คุณน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ทุกนาทีเนาะให้มันสมบูรณ์แบบครับ" แค่ว่า ใช้มันน่ะโดยที่ไม่ ไม่ทอดทิ้งความเป็นตัวคุณเองครับ คุณทำอะไรแล้วมันมีความสุข คุณก็แบบ เออ ทำไป ผมก็พร้อมแบบเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนครับ เพราะว่ามันก็ถือว่า สิ่งเหล่านั้นน่ะมันคือ มีคุณค่าสำหรับ ตัวคุณมาก ๆ แล้วครับผม
ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ! วันเนี้ยรู้สึกสบายใจมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ทำให้เห็นแง่มุมดี ๆ ในแง่มุมพวกนี้อะค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ นะคะ วันนี้รู้สึกสบายใจมาก ๆ แล้วก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาคุยกัน ขอขอบคุณจริง ๆ นะคะ
อือฮึ ได้เลยครับ โอ้ วันนี้ก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันนะครับที่คุณก็กล้าแบบว่าเปิดอกเนาะ พูดคุยกันในเรื่องของความกังวลหรือว่าเป็นปัญหามาเนี่ยนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอให้คุณผ่านความกังวลนี้ไปได้โดยสวัสดิภาพครับ สวัสดีครับ